Oo. 'Pag medyo luwag sayo, ah, ano yun, isusukat sa'yo yun, tapos sa, ah, tatahiin lang naman nila yun. Oo. Ayun, kaya ano, pero ano din kasi siyempre, ah, ah, yung payo mo kasing hiningi sa'kin ay yung pano makahanap ng mura at swak sa budget 'no? Ah, hindi ko naman i-aano yung mga ano din, katulad nung mga sale, na ayun kasi, ah, katulad nung mga accessory din 'no, ah, may kasi ba malay mo dumating yung panahon na kailangan mo umattend na naman ng isang ano, isang occasion, 'di ba? Ah, hindi natin masasabi baka may mag invite na naman sa'yo, o malay mo mga ninang ang ano, 'di ba? Oo. So, pwede mo rin siya talagang gamitin ulit, lalo na yung accessory. Oo, yung ano, yung, ah, oo, para at least hindi ka na ano, hindi ka na, ah, renta nang renta. So, pwede rin naman yun actually may may may o para may option ka 'no? Para maano ko din sayo yung advantage ng pagbili. Pero siyempre, ah, sa murang halaga naman, 'di ba? Meron din namang nagse-sale may mga 50% off pa nga yun, eh. So, kailangan mo lang talagang matiyaga na ma tumingin 'no? Ah, maging matiyaga ka sa pagtingin para at least ma makakuha ka talaga nung quality na damit, at the same time is swak sa budget mo, saka yung accessory pwede rin, kasi maggagamit mo yan, oo.
Ayan. Mm, mm. Mm. Oo nga 'no. Oo. Tama. Mm. Mm. Oo nga, eh, buti nga. Mm, buti nga nabanggit mo 'yan, 'di ko yan naisip kanina, oo nga naman 'no, puwede namang bumili na lang ng mga accessories, kasi baka nga naman ano, may mag-invite na naman, eh, mag-re-rent na naman ako. At least, 'di ba? May naka-ready na ako. Salamat diyan sa sinuggest mo.
Oo. Walang anuman, ah, walang anunaman sa ano, ah, sana nabigyan kita ng ano 'no, makabuluhang payo at sana ay maging, ah, successful ang iyong, ah, pagpunta dun sa attendan mong wedding at maging komportable ka, at maging confident ka, at s'yempre maging magandang-maganda ka, 'di ba? <laughs>
Mm, mm. Huwag naman masyadong magandang-maganda baka ma masapawan ko naman yung ano dun. <laughs> Hoy, maraming salamat, ah, talaga, ha. Maraming salamat dun sa mga sinuggest mo sa akin. So, ngayon alam ko na. Thank you very much diyan sa time mo.
<laughs> Okay.